إمم، طيب هو أنتِ ل عمومًا يعني لو آآ، لمّا بتعملي أكل، هل بتعملي أنتِ مثلًا مش حابة الأكل بتاع الDiet بتعملي للبيت كله أكل ال ال اللي هو مش الأكل الصحي يعني بتاع الDiet والّا بتعملي له هو أكل لوحده وأنتم أكل لوحدكم، بتعمليها إي بتمشي الأكل إزاي؟
جربت إن أنا أعمل أكل ليه لواحده، وأكل لينا لوحدنا، زعل وقعد يقول لي دي إغراءات وأنتِ مثلًا لما تبقي عاملة مكرونة بشاميل، وعاملة لي أنا Sauté وفراخ مشوية آآ لأ ما أنا هابقى عايزة أكل مكرونة البشاميل، فأنتِ بتب أنتِ كده بتبوظي لي كل حاجة، آآ وهو ماشي مع دكتور بقى وداخل مسابقة، ويعني الموضوع كبران في دماغه جدًا، فلقيت إن أنا ام يعني لأ مش أما بالاقيه بيزعل كده فما باعملش بقى بناكل كلنا أكل صحّي غصبٍ عننا يعني.
إمم. إمم. تمام. إمم. آه، مضطرة.
<laughs> بالضبط فأنا مضطرة والولاد مضطرين وخلاص، لأني لمّا باعمل حاجة تانية بيزعل، وساعات ممكن ياكل بقى، وبيقعد ينكد عليّا بقى بعدها، أنا كلت أنا بوظت أنا عايز أحرق، هانزل ألعب تمرين زيادة، ده غير تـم آآ غير شيل الهم، آآ يبقى بقى عايز يحرق اللي كله، فينزل الGym زيادة فتعالي معايا بقى سلِّيني فباحس إني لأ أنا هاعمل أكل صحّي عشان ما أنزلش الGym.
اهم. إمم. إمم. امم. بيشيِّلِك أنتِ الهم بقى. <chuckles> إمم. إمم، وأنتِ كلتِ معاه برضه، فأنتِ محتاجة برضه زي ما أنتِ انزلي الGym معاه بقى <chuckles> يعني أنتم الاتنين كلتوا أكل مش صحّي، من وجهة نظره، إمم.
بالضبط. آه يعني انزلي بقى احرقي اللي كلتيه <laughs> فالموضوع بصراحة يعني عامل عليّا ضغط وتاعبني نفسيًا، وابتدى كمان يأثّر على عليّا جسديًا يعني حتى التم بقت مخلياني مكسلة مش عارفة أقوم بواجبات البيت.
امم. <chuckles> إمم.